أنا كان عندي مشكلة بصراحة بقى لي فترة وكنت محتاجة أخد رأيِك فيها. آمم، يعني بقى لي فترة باحس إن أنا مرهقة جدًا وحاسة إن أنا مش عارفة أوزن كده ما بين شغلي وبيتي. آمم، أنا باحاول أبدأ business جديد والموضوع بقى مصعبها عليّا أوي، يعني أنا مش باعرف أنظم وقتي خالص عشان أنا عليّا حاجات كتيرة أوي في الشغل أنا اللي باخلصها بنفسي، وبرضه مش باعرف أحط حدود لمواعيد الشغل وكده. فلو عندِك نصيحة ليّا إن أنا أقدر أعمل توازن ما بين البيت والشغل يعني يا ريت.
امم. أنا فاهماكِ طبعًا بجد، ومقدرة قد إيه أكيد الموضوع ده أصلًا كمان موتّرِك وضاغطِك. فكرة إن أنتِ مش عارفة توازني بين مثلًا الشغل أو مسؤولياتِك في الشغل، وما بين بقى البيت والمهام المنزلية، وبرضه لو مثلًا أنتِ مسؤولة عن البيت كله، أو لو عندِك أطفال الموضوع أكيد هيبقى صعب جدًا. أنا فاهمة ده كويس. بس يعني خلّيني أسألِك أنتِ شايفة إن الموضوع ده بدأ إمتى مثلًا؟ أنتِ بدأتِ بتقولي إن أنتِ بتحاولي إن أنتِ تعملي مثلًا حاجة معينة في الشغل، فهل الموضوع ده بدأ مع البداية إن أنتِ تفكري إن أنتِ ت تعملي حاجة مختلفة في الشغل أو كده والّا هو كان بقى له فترة؟
لأ، هو يعني الموضوع لسّه كُلّه جديد عليَّ، أنا باحاول أبدأ business جديد بقى لي حوالي 6 شهور، آآ فيعني قُلت دي فترة وهتعدي وكده. بس الموضوع مطول شويّة. آمم، م يعني م مؤقتًا مش هأعرف إن أنا أشغل ناس كتير معايا عشان الموضوع لسّه بادئ، فأنا باعمل بقى حاجات كتيرة أوي للشغل وباحتاج إن أنا أرد على ناس طول اليوم. آمم، يعني أي حد بيبقى عايز مِنّي حاجة، أنا مُتاحة طول الوقت لكل الناس، عشان آمم، يعني أنتِ عارفة في الأوّل المشروع مش بيبقى مستحمل أوي إن أنا أجيب ناس تانية، واخل يعني أدّي للشغل ده لناس تانية. فمن ساعتها بقى، وأنا مش عارفة خالص أدّي البيت وقته، بصراحة حاسّة إن أنا جايّة على وقت البيت جدًا. وولادي وجوزي برضو هُم كمان حاسين بكده، بس يعني مش بيعرفوا يعبروا، أو يعني هُم بيحاولوا يدعموني بصراحة، بس أنا حاسّة بتأنيب ضمير، وم يعني باحساس بالذنب كده، من ناحيتهم صراحة.
إمم. فاهماكِ إمم. أيوه. إمم. ل إمم. أيوه، أنا فاهماكِ بجد، ومقدرة إن طبعًا ده ممكن يكون مِحسسك بفعلًا بالذنب، أو إن أنتِ مِقصرة مثلًا اتجاهم، أو إن أنتِ مثلًا حاسّة إن أنتِ مش بتعملي كل حاجة على أحسن وجه أو كده، وده فعلًا بجد مش ضعف منِك خالص، بالعكس يعني أنتِ شايلة مسؤوليات كتير جدًا، فبتحاولي إن أنت توازني ما بينها. ممكن ساعات تنفع، ممكن لأ. يعني واضح من كلامِك إن أنتِ طالما أنتِ حاسّة بال بالذنب، أو إن أنتِ حاسّة بتأنيب الضمير شويّة، ده إن أنتِ فعلًا أم كويّسة وزوجة كويّسة فعلًا. أنا باحييكِ إن أنتِ أكيد بتحاولي إن أنتِ توازني. طيّب، قولي لي بس، أنتِ أنتِ شايفة أصلًا إن مثلًا إن عدم الموازنة ده في وقتِك بس في البيت، والّا أنتِ برضو حاسّة إن أنتِ مثلًا مضغوطة، ما بتناميش كويّس؟ أو إن أنتِ حاسّة بقى أنتِ بقيتِ مُستنزفة وطاقتِك مثلًا خلصانة أغلب الوقت وكده؟
بصراحة طبعًا باحس إن أنا طاقتي خلصانة طول الوقت، ومش قادرة إن أنا أعمل حاجة، يعني حاسّه بالإرهاق ده بقى لي فترة برضو، بس يعني عارفة اليوم بيعدي كده ما باحسش بيه، فمش باقدر أوي إن أنا أرتاح آآ، في نص اليوم أو حتّى الموضوع ابتدَا كمان إن هو يأثر على نومي بالليل. يعني ساعات كتير أوي مش بابقى عارفة أروح في النوم بسرعة، عشان باقعد أفكّر كتير في يومي كان ماشي إزاي وورايا إيه بكرة، و والحاجات اللي أنا محتاجة أعملها قريب للbusiness يعني الموضوع برضو أكيد مأثر على راحتي أنا شخصيًا، وحاسّة إن أنا برضو في الحتّة دي مقصرة شويّة في حق نفسي، يعني مش باعرف إن أنا أ آخد وقت ليّ أرتاح فيه وأفصل. أنا الأوّل كنت باحب إن أنا كل فترة أعمل حاجة ليّ لوحدي، يعني ما بابقاش محتاجة إنّه حد من أولادي مثلًا يبقوا معايا ال الحاجة اللي أنا باعملها دي، كنت ممكن أخرج مع واحدة صاحبتي آآ، أو إن أنا أريّح حتّى لوحدي في أوضتي قافله عليَّ وبس. الفترة دي طبعًا الموضوع ده مش متاح خالص بالنسبة لي، وحاسّة فعلًا إن أنا مُرهقة، ويعني ابتدا برضو يأثر عليَّ نفسيًا شويّة, إن أنا حاسّة إن أنا ما بين مسؤوليات البيت والشغل خلاص مش قادرة إن أنا أرتاح.
امم. أكيد. امم. أيوه. أكيد. امم. أيوه، يعني أنا فعلًا فاهمة كويّس أوي قد إيه كمان الموضوع ضاغط عليكِ، لدرجة أنتِ كمان مش لاقية وقت لنفسِك. أنتِ بس مش بس مش لاقية وقت للبيت أو كمان لأولادك أو كده، أنتِ فعلًا وقت الراحة ليكِ أو إن أنتِ تروحي بقى في نوم عميق، يعني واضح كمان إن التفكير آآ بتفكري كتير أوي قبل النوم أو عندك تفكير زائد مثلًا قبل النوم وكده، بتحسّي دايمًا إن أنتِ متوتّرة وما بتعرفيش تخشي في حالة النوم العميق، أو إن أنتِ تبقي مسترخية كده قبل النوم، فواضح قد إيه فعلًا أنتِ بتبقي مضغوطة خلال اليوم من المسؤوليات كلّها. طب، أنتِ مثلًا جربتِ قبل كده إن أنتِ تعملي حاجة معيّنة تحاولي إن أنتِ مثلًا ترتبي أولوياتِك بيها أو تقولي مثلًا النهارده أنا هاركز على حاجة معيّنة، وهاجي على حاجة تانية. أو كده، والّا أنتِ شايفة إن أنتِ بتمشي مثلًا يوم بيومه كده وخلاص؟
لأ، بُصّي، أنا حاولت إن أنا أستخدم كذا تطبيق كده ينظم لي يومي، وينظم لي الحاجات اللي ورايا، بحيث إن أنا أبدأ ألاقي وقت فاضي ل يعني الناس اللي في البيت برضو، إن أنا أقعد معاهم أو آمم، ألاقي وقت لنفسي، بس بصراحة الموضوع ما نفعش خلاص. يعني ابتدا بقى ييجي لي حاجات طارئة في النُص محتاجة إن أنا أتعامل معاها، وبصراحة ما عرفتش أوي إن أنا ألتزم آآ، بالجدول اللي أنا كنت حاطاه والتطبيقات اللي هي كانت بتنظم لي الدنيا دي. حاسّة إنّه يعني آآ، حسيتني بإحباط أكتر بعد ما جرّبت الموضوع فترة، لأنّه ما قدرتش إن أنا ألتزم وأفضي وقت للبيت، وأفضي وقت لراحتي ف آمم، يعني الجداول دي مثلًا ما س مش حاسّة إنها ساعدتني خالص لأنّه زي ما قلت لِك الطوارئ اللي بتيجي دي، مش بابقى عارفة أتصرّف فيها إزاي.
إمم. إمم، إمم. آه. إمم. أيوه، فاهماكِ. هو طبعًا فكرة إن أنتِ مثلًا تنزِّلي فعلًا تطبيق هي فكرة كويّسة جدًا. ممكن تكوني أنتِ مثلًا خلّيتِ ال ال القائمة اللي أنتِ حاطاها لنفسك أو كده، ممكن تكوني زوّدتِ توقعاتِك مثلًا من اليوم، أو مثلًا ما كنتيش مرنة شويّة في الحاجات اللي أنتِ حاطاها، بحيث إن أنتِ برضو تبقي عاملة حسابِك فعلًا لحاجات الطوارئ اللي ممكن تحصل، لأن برضو أغلب الوقت اليوم فعلًا مش بيمشي بالورقة والقلم بالضبط زي ما زي ما أنتِ بتبقي متخيّلة، بالعكس ممكن فعلًا يحصل شويّة لخبطة كده في النُص، ممكن حاجة تيجي مكان حاجة، الكلام ده كلّه. فيعني هي فكرة الفكرة هنا إن أنتِ ممكن بس تبقي محتاجة إن أنتِ تضبطي أولوياتِك برضو، يعني تعمليها كل يوم، يعني ما تمسكيش مثلًا التطبيق ده، تمسكيه مثلًا تقولي إيه: "أنا خلال الأسبوع هاعمل 1، 2، 3" لأ، يعني أنت ممكن تستخدميه آآ، قبل ما تنامي. يعني فكرة إن أنتِ برضو بتبقى عندِك مثلًا تفكير كتير أوي، أنتِ عملتِ إيه النهارده وهتعملي إيه بكرة قبل ما تنامي، ولأ ممكن بقى تستخدمي الموضوع ده قبل ما تنامي بحيث إن أنتِ إيه، تشوفي النهارده مشي إزاي وإيه هي مثلًا الحاجات اللي أنت حصلت منها حصلت، وتتعلمي منها مثلًا، وتبقي عاملاها حطيها في اعتبارِك لبكرة، فتقولي لأ خلاص ده أنا النهارده حصل اتنين 1، 2، 3 وممكن إيه يحصل الكلام ده، فخلاص أنا هاسيب مثلًا وقت ما بين كل مهمّة ومهمّة، بحيث لو حصل حاجة طارئة في النُص، الحاجة دي هي اللي هتاخد الوقت ده." وعشان برضو تبقي تبقي مرنة كده مع نفسك وتبقي إيه، فاهمة اللي هو إيه يعني نوعًا ما حاسّة إن ممكن أي حاجة تحصل ما تبقيش مضغوطة أوي يعني، خلّي توقّع التوقعات في اليوم تبقى قليلة شويّة بحيث إن أنتِ لمّا تنجزي تبقي حاسّة إن أنتِ آه، ده ده تمام أنا أنجزت كتير أوي وكويّس أوي وكده، ولو برضو عملتِ أكتر هتتبسطي. لكن مثلًا الفكرة إن أنتِ تبقي حاطة مثلًا حاجات كتير أوي وتسبب لِك إحباط زي في الأوّل لمّا استخدمتيه، هتلاقيكِ مثلًا كنتِ ماليَة اليوم مثلًا حاجات معيّنة، أو كنتِ ضاغطة على نفسك أوي فيه، كنتِ قايلة بقى إن أنتِ هت هتخلصي شغلِك، هتعملي الأكل، هتقعدي مع ولادِك مثلًا quality time أو حاجة، فلما الحاجات دي كلّها ما حصلتش حسّيتِ بالإحباط أو حسّيتِ اللي هو لأ، أنا مش هينفع خالص إن أنا أستخدم الحاجة دي. أنتِ شايفة إن الموضوع ده ممكن يفرق شويّة؟
بالضبط. آه. آه. بُصّي معاكِ، يعني هو ممكن يفرِق فعلًا لو أنا هاقدر أقلّل المسؤوليات اللي عندي وأخِف من الجدول بتاعي، بس أنا حاسّة إن الفترة دي صعب جدًا إن أنا أعمل كده، يعني الحاجات ال اللي ورايا بالذات في الشغل، اللي ليها علاقة بالشغل يعني، صعب أوي إن أنا أقلّلها من عليّا دلوقتي، يعني ممكن آآ قدّام مثلًا أجرّب إن أنا أقلّل توقعات اليوم بس أنا، حقيقي كلّ يوم بابقى باصحى ومحتاجة أخلّص الحاجات معيّنة يعني للشغل ولازم تِخلَص، أي حاجة بتتأخّر عليّا بتوتّرني زيادة وباحس إن أنا مقصرة في الشغل و ويعني هو ده المشروع بتاعي، فأنا لو مش أنا اللي عملته لنفْسي، آآ ما فيش حد هييجي يعمله لي فعلًا، ف آآ يعني مش هاقدر الفترة اللي جاية دي بالذات إن أنا أقلّل الحاجات اللي عليّا في الشغل.
إمم. أيوه. ما حدّش هي إمم، إمم. أيوه فاهماكِ، هو واضح من كلامِك قد إيه فعلًا المشروع مهم بالنسبة لكِ، وقد إيه كمان أنتِ حاسّة إن أنتِ اللي مسؤولة عنه، و وبرضه فكرة إن أنتِ مش عارفة إن أنتِ توظّفي حد فعلًا أو مش عارفة تفوّضي حد للمهام دي، طب موضوع إن أنتِ مش هتعرفي توظّفي حد، ده مستمر معاكِ والّا هيتحل قريّب؟ بحيث إن أنتِ برضه لو بدأتِ إن أنتِ تفوّضي المهام، شوية مهام كده في المشروع لأي حد مثلًا أو حتّى المهام الصغيرة مثلًا أو كده، ممكن برضه المساعدة دي تخلّيكِ تعرفي ترتّبي أولوياتِك أو كده، فالموضوع ده هيفضل برضه مستمر والّا أنتِ شايفة إن أنتِ قريّب تعرفي توظّفي حد؟
لأ أنا فعلًا بافكّر في الموضوع ده جدًا، وبافكّر إن أنا آآ أوظّف فعلًا حد يتدرب بس في الأوّل وأشوف الدنيا هتمشي إزاي يعني، لو لقيت إن الموضوع مجزي بالنسبة لي آآ بافكّر جديًا إن أنا أعمل كده، عشان حاسّة إن أنا لو فوّضت حد يعني بالذات عن المهام اللي هي الصغيّرة اللي أنا مش مش بتبقى محتاجاني أنا تحديدًا يعني بس هتوفر علىَّ وقت كتير، آمم يعني حاسّة إنّه لو حد كمان جه اتدرّب فلوس قليّلة موضوع، آمم، هيبقى كويّس بالنسبة لي يعني ماديًا كمان، يعني حتّى لو حد من ال من الطلبة بتوع الجامعة أو كده حاسّة الموضوع ممكن يساعد فعلًا.
إمم. بالضبط. بُصّي اهم. أيوه فعلًا يعني فعلًا أنتِ حاولي على قد ما تقدري تجيبي حد عارفة، زي ما قلتِ بالضبط المهام الصغيّرة اللي مش محتاجة مثلًا مهارات كتيرة، أو مش محتاجاكِ أنت شخصيًا تعمليها، زي مثلًا الحاجات الإدارية الورق مثلًا أو حاجات مثلًا Excel أو حاجة تتعمل، عارفة المهارات البسيطة دي؟ في أشخاص كتيرة ممكن ت فعلًا تشتغلها فعلًا فترة تدريب أو حاجة، ويبقى مثلًا المرتّب بتاعها فعلًا صغيّر أو كده، وده هيخلّي المسؤوليّة تِقِل عليكِ شويّة طبعًا هو مش كتير، بس هتخفِف الضغط عليكِ شويّة بحيث إن أنتِ تعرفي، على الأقل توازني مثلًا ما بين الشغل وما بين البيت، هتلاقي وقت مثلًا برضو تعرفي مثلًا، تقعدي لوحدِك فيه شويّة، أو إن أنتِ تقعدي مع أولادِك أو كده شويّة، شايفة إن ده ممكن يفرِق فعلًا.
آه. حلو جدًا، أنا فعلًا هافكّر إن أنا أعمل كده الفترة اللي جايّة دي عشان أنا حاسّة إنّي محتاجة فعلًا أرتاح، وأقعد مع ولادي شويّة يعني حقيقي بجد استفدت من النصيحة اللي أنتِ ادّتيها لي، وهاحاول فعلًا إن أنا أطبّقها الفترة اللي جايّة، شكرًا جدًا ليكِ.
العفو على إيه، أنا موجودة أي وقت لو احتجتيني.